À, bạn ơi, không biết á là bạn có phải thuộc cái kiểu người mà thích nấu ăn ở nhà buổi ờ, cho c cả nhà vào buổi tối hông bạn?
Ừm. Ừm, có nha, tại vì mình thấy rằng là cái bữa tối là cái bữa để mà gia đình cùng nhau quây quần bên nhau á ờ, cho nên mình rất là quan trọng về cái bữa ăn buổi tối của cả nhà đó và mình cũng đang rất là thích cái việc nấu ăn này, ừm.
Sum họp ha. Hay quá, hay quá! Ừm, đúng là khi mà có thể nấu ăn cho cả nhà cùng buổi tối thì không khí sẽ vui vẻ hơn, đầm ấm hơn nè, sum vầy, có nhiều câu chuyện để nói với nhau nữa, vậy thì thường thường á là 1 tuần một tuần thì bạn sẽ nấu ăn bao nhiêu bữa cho trong cả nhà vào buổi tối?
Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm, 1 tuần của mình á, tại vì là thời gian ban ngày á thì cả nhà đều phải đi làm thì con thì lại đi học, cho nên mình dành buổi tối ở bên nhau, thì đa phần 1 tuần, ờ, 6 ngày thì mình đã nấu hết năm năm bảy ngày thì mình đã nấu hết 5-6. ngày rồi, mình chỉ riêng 1 ngày cuối tuần là mình sẽ dành thời gian để mà ăn ngoài để cho gắn kết, đó.
Ừm. Ờ, 7. Ờ, vậy ha. Hay quá, hay quá. Đi ăn ngoài hay sao? <laughs> Hiểu. Nói chung là cũng là đổi vị ha, nhưng mà hầu hết vẫn là ăn ở nhà, còn 1 ngày cuối tuần là đi, a, đổi đổi không khí, đúng hông, đúng hông? <laughs> Vậy thường thường á, là bạn có lên cái sẵn cái, gọi là, thực đơn hông? Kiểu là, sáng bạn sẽ dự tính là chiều nay ăn gì, hay là hôm trước là bạn dự dự tính là hôm sau ăn cái gì rồi?
Đúng rồi. Ừm hứm, đúng rồi. <laughs> Ừm, để nói về thực đơn nha, thì mình cũng đã có một cái kế hoạch cho một cái tuần trong việc cuối tuần mà mình đi chợ đó. Thì mình sẽ lên một cái, ơ, thực đơn, ờ, cho một tuần của mình luôn rồi. Cho nên là, ừm, hôm nay thì mình ăn, a, ăn thịt heo đi, thì ngày mai mình sẽ ăn gà, bữa kia mình sẽ ăn cá và sẽ là trứng. Mình sẽ thay đổi nó trong một cái tuần luôn, để đảm bảo là đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà nè.
Ồ! Sẵn luôn, bạn lên sẵn ha, ừm. Ờ. Hay quá! Rồi, rồi. Ừm. Mình hiểu. Quá hợp lý! Vậy có nghĩa là bạn hông có dành, à, mỗi ngày để chuẩn bị mà bạn dành s sẵn sàng một cái, ưm, ngày cuối tuần để mà bạn chuẩn bị sẵn cho cả tuần luôn.
Ừm. Ừm hứm. Đúng rồi.
Ơ, như vậy hay quá, để tiết kiệm thời gian, công sức nữa, giống có thể là bạn chỉ đi chợ 1 lần thôi, đúng hông?
Đúng, đúng. Thường là mình sẽ đi chợ một lần cho cái món mà món mặn và những cái món chính á. Còn riêng đối với rau nè, rau xanh, trái cây thì mình sẽ linh hoạt, tại vì là những cái món đó là mình sẽ không có để, ờ, mình sẽ không có để lâu được, cho nên là mình sẽ ưu tiên là mình sẽ mua nóng, là mình sẽ mua ở dưới siêu thị gần nhà, ờ, cho nó nhanh, ờ, mình sẽ không có để lâu. Ừm.
Ừm. Cho đa dạng, đúng hông? Cho đa dạng hơn, ừm. À. Hợp lý, hợp lý. Cái cái cách bạn làm như vậy là quá hợp lý rồi. Ờ, những cái món để lâu được giống như thịt đi, thì sẽ đi chợ trước để mà tiết kiệm thời gian. Còn những món mà không để lâu như rau củ thì, ờ, đôi khi để lâu sẽ bị hư, mua mới, mua thường xuyên thì sẽ tốt hơn, tươi hơn. Hay quá! Vậy thường thường á, cái buổi tối của nhà bạn là bắt đầu từ mấy giờ?
Ừm hứm. Đúng đó. Đúng rồi. Ừm. Ừm, buổi tối của nhà mình thì khi mà chuẩn bị sẵn sàng hết thì đâu đó tầm 7:00-8:00 tối đó, là sẽ, a, dành thời gian ăn cơm tối cùng nhau. Ừm.
7:00-8:00 tối. Ra là vậy, 7:00 tối, có khi a, thường thường bạn đi làm là khoảng, a, mấy giờ về? Rồi bạn cần bao lâu để mà chuẩn bị một bữa cơm nó nó là tương đối hoàn chỉnh cho cho bữa tối?
Ừm. Ừm hứm. Ờ, mình á thì, ờ, công việc của mình là làm ở văn phòng, tuy nhiên là mình cũng phải chạy doanh số, cho nên là cái công việc của mình đôi khi mình, ờ, mình sẽ về 6:00, có khi về 7:00. Cho nên là mình sẽ, a, về sớm thì mình sẽ dùng bị sớm, nó không có cố định đâu, nhưng mà nó dao động từ, à, từ 7:00-8:00 là sẽ có xong cơm để ăn, tại vì, ừm, trễ quá thì nó ảnh hưởng đến cái việc học bài, học tập của con mình nữa. Đó, mình sẽ linh hoạt trong cái việc đó, ờ, cho nên là nó dao động từ 7:00-8:00 tối đó, mình sẽ về tầm từ 6:00-7:00 nè. Ừm.
Cũng khó ha! Cũng hơi hơi khó. Ừm. Rồi. Đúng, đúng rồi, đúng rồi! Ừm. Hiểu nha, hiểu nha. Có nghĩa là bạn chỉ cần khoảng tầm, à, trên dưới 1 tiếng, tiếng rưỡi thôi là bạn đã có thể hoàn hoàn thành được một bữa cơm, a, tương đối là đầy đủ. Hiểu nha. <chuckles> À, vậy thì thì cho mình hỏi cái nữa sao sao bạn? Bạn bạn nói đi.
Đúng rồi. Nhưng mà à há, có những cái ngày mà ví dụ như mà mình quá nhiều việc bận thì mình sẽ tranh thủ là ăn những cái món nào mà nhanh gọn lẹ thôi, mười lăm tới hai mươi phút là xong đó. Ừ, mình sẽ linh hoạt. À há, đúng rồi. Vũ khí mà cứu đói ở trong tủ lạnh á, cơm nguội trứng chiên, hay là rau c rau củ gì đó nó nhanh sẵn. Ừm.
Đơn giản thôi, đúng hông? Trứng chiên chẳng hạn hả? <laughs> OK. Đơn giản, đúng hông? Vậy thì cũng tùy ha, có nghĩa là tùy theo cái, ưm, cái thời gian, cái quỹ thời gian của bạn, mà nhiều thì bạn sẽ chuẩn bị đồ ngon hơn một chút, còn ít thì, à, có thể là những cái đơn giản thôi cho tiết kiệm thời gian, nhưng mà, đủ chất là quan trọng, đúng hông?
Ừm hứm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm. Đồng ý đó, ờ, nó sẽ phải linh hoạt, tại vì, ờ, đôi khi là có những cái bữa mà mình quá bận mình cũng hông thể nào mà chuẩn bị một cái bữa ăn nó bày biện quá nhiều được, cho nên là mình sẽ linh hoạt cân bằng. Ví dụ hôm nay mình ăn nhanh gọn lẹ đi thì mình sẽ bổ sung vào ngày mai thực đơn làm sao để cho gia đình cân bằng lại, ờ, cân bằng lại, ừm.
<laughs> <chuckles> Đúng, đúng. Ờ, cho nó cân bằng hơn, cho nó có nhiều dinh dưỡng hơn, sau những cái bữa mà hơi hơi hơi chóng vánh. À, có thể là vậy, ô kê, nhất trí, nhất trí nha. Rồi giờ cho mình hỏi thêm ha, là thường thường á là trong nhà bạn có ai phụ bạn nấu ăn hông? Hay là chỉ một mình bạn là đảm nhận tất cả mọi cái việc luôn?
Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ừm hứm. Ừm, trong nhà thì có một mình mình thôi, tại vì con thì nó còn bé, à, cho con là bé cho nên là mình sẽ ưu tiên là mình sẽ làm hết á. Tuy nhiên là, ừm, mình sẽ nhờ con của mình sẽ phụ, ví dụ nhặt rau, hoặc là ừm.
Ồ, cực quá vậy, hơi cực nha! Ừm. À, ng lơ, tức là người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn chứ gì? <chuckles> Hay quá, hay quá.
À há, đúng rồi, còn lại chính vẫn là mình làm, ừm.
Ờ, ô kê, ô kê, nhưng mà thường thường á, thì không biết bạn có cái mẹo gì để mà, kiểu, nấu cho nó nhanh, nó gọn? Ví dụ như, a, món, ờ, mặn đi, món mặn đi, thì bạn sẽ nấu cái gì cho nó, kiểu, cái mẹo làm sao á, cho nó nhanh, cho nó ngon hông?
Ừm. Để nói về cái mẹo á thì, ờ, sẽ có rất là nhiều cách nha. Ờ, ví dụ như mà cái kế hoạch mà mình sẽ chuẩn bị cái thực đơn trong một tuần đó là cũng là một cái mẹo. Mình sẽ lên hết trong một tuần và mình sẽ chia ra những cái khẩu phần ăn vào trong từng hộp mình sẽ phân mình sẽ phân sẵn vào để vào trong hộp sẵn rồi. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ phải ưu tiên ướp những cái món nào sẵn là mình sẽ ướp, mình ướp sẵn rồi mình để ờ, mình để vào trong tủ lạnh ngăn đông luôn. Khi nào mình cần dùng thì mình chỉ cần lấy ra mình cho vào nồi nồi chiên không dầu thôi. Ờ, thì nó cũng rất là nhanh.
Ừm. Ồ! Vậy hả bạn? Nông sản. Rồi, rồi, rồi. Ướp trước luôn. Lấy ra rồi r r rã đông thôi, đúng hông? Ờ, có nghĩa là bạn ở đây á, là bạn trong lúc mà bạn đi chợ về là bạn sẽ chuẩn bị sẵn cho mỗi ngày luôn, lên sẵn cái cái phần phần cho mỗi ngày và bỏ tủ lạnh, ướp sẵn luôn, và sau đó thì, à, muốn nấu chỉ là đem ra rã đông rồi làm thôi, cho nó tiết kiệm thời gian.
Ừm hứm, đúng rồi. À há, đúng, đúng. Ừm, đúng, đúng, chính xác đó! Anh sẽ ưu tiên việc đó, tại vì mình có con nhỏ mà, mình sẽ hạn chế được cái việc mà mình sẽ phải, mất quá nhiều thời gian cho cái khâu nấu ăn, nên mình có kế hoạch chuẩn bị trước là là như vậy.
Hay quá, hay quá. Rồi, ô kê! Mà thường thường á thì, ờ, một bữa tối của bạn, theo bạn thế nào là đủ dinh dưỡng? Có nghĩa là ở đây là bao gồm bao nhiêu món theo bạn là vừa?
Ừm, mình nghĩ rằng là vẫn là 3 món á, ví dụ như là 1 món mặn nè, rồi 1 canh, à, kèm theo là nếu như mà đảm bảo thêm á, thì có thể thêm là rau sanh nữa. Ờ, còn nếu như mà điều kiện thì thêm a, trái cây để mà bổ sung thêm, ơ, chất dinh dưỡng thì nó bao gồm đạm nè, vitamin và, ừm, có cả là xơ ờ, đúng rồi, thì sẽ đảm bảo cho dinh dưỡng cho cả nhà. Ừm.
3 món, rồi bạn. Canh. Rau nè, canh và rau và à, rồi, hiểu, hiểu. Ừm. Khoáng chất này kia, đúng hông? OK. Vậy thì, ờ, với bạn thì, à, cơ bản mà tương đối đủ là 3 món là mặn, canh và thêm ít trái cây, thì bạn có thể, ơ, liệt kê một cái, ơ, menu mà tối nay bạn định ăn hông?
Ừm. Ừm, mình thì vẫn sẽ ưu tiên cho những cái món nào mà nó nó sẽ, ờ, nhanh, à, và đảm bảo rằng là không có mất quá nhiều thời gian. Cho nên là ờ, đúng rồi, ờ, tối nay đi, ơ, ví dụ như trời lạnh như thế này thì mình sẽ, à, thích nấu canh chua cá rô nè, ờ, mình thêm với một ít là rau luộc, à, chấm với mắm gừng đi, à, nó vẫn nhanh và ngon đó bạn ơi. Còn, ờ, ví dụ như mà nếu như mà mình, à, có thêm thời gian thì mình sẽ lên cái món là thịt kho trứng nữa, đó, ừm.
À, nhanh và dinh dưỡng ha. Canh chua, ờ, canh chua cá rô! Ừm. Hay quá, hay quá! 3 món rất là cơ bản, nhưng mà rất ngon. Quá tuyệt vời! <laughs> Ô kê, ô kê. Nhưng mà, à, cho mình hỏi thêm thường thường á, khi mà bạn nấu ăn thường thường như vậy lúc nãy bạn có nói là, 1 tuần thì bạn nấu khoảng 5-6 ngày, còn 1 ngày là đi đi ăn ngoài á, thì với cái tần suất mà nấu nhiều vậy bạn có bao giờ thấy áp lực không? Kiểu là, tại vì bạn cũng làm thường xuyên một mình mà, thì bạn thấy như thế nào ở trong trường hợp này?
<laughs> Cảm ơn bạn. À há. Ừm. Ừm, thực ra là khi mà mới bắt đầu á, thì mình cũng sẽ có những cái áp lực á nha. Tại vì á là, mình vừa phải hoàn thành cái công việc nấu ăn này cho thật là nhanh, và còn dọn dẹp còn lo cho con nữa, cho nên là mới đầu mình cũng áp lực đó. Ừm, tuy nhiên là khi mà mình đã sắp xếp lại là cái, a, những cái gì mình cần phải chuẩn bị trước và mình sẽ phải, à, à, không có nên quá cầu kỳ trong cái việc nấu ăn, ờ, thì ờ, đúng rồi, đúng rồi, và mình sẽ sử dụng thêm những cái công cụ hỗ trợ. Ví dụ như nồi chiên không dầu nè, mình sẽ bỏ vào đó và nó sẽ tự quay là xong, mình chuẩn bị thêm ở bên ngoài nữa là cũng nhanh. Nên khi mà mình biết cách sắp xếp thì cái việc áp lực nó cũng sẽ bớt đi, ờ, bớt đi rất là nhiều, à, đỡ nhiều thời gian lắm.
Đúng rồi, đúng rồi. Không không dễ. Tức đơn giản ha, đơn giản hóa mọi thứ, nó đơn giản thôi. Hiểu. Rồi. Cũng đỡ ha. Ờ, vậy cái câu chuyện ở đây là b cơ bản là khi bắt đầu thì bạn cũng có áp lực, nhưng mà sau một thời gian làm bạn có kinh nghiệm, bạn mua thêm những trang thiết bị và bạn chuẩn bị sẵn nguyên liệu, nhiều thứ nó hợp lại với nhau thì làm cái áp lực bạn giảm đi.
Ừm. Đúng. Ừm hứm. Đồng ý nha, chính xác đó. Ờ, v
Hay quá, hay quá. Hiểu, hiểu. Rồi, giờ cho mình hỏi thêm cái, ờ, nãy giờ á là bạn nói chỉ là những món ăn cơ bản thôi, có bao giờ bạn thử những cái món nó, kiểu, hơi, a, hơi xa xỉ một chút, hơi Tây một chút, kiểu như món Âu, món Hàn, món Nhật gì hông?
Ừm. Ừm. Ờ, đối với món Tây á, thì, ờ, thường á là bé của mình á thì sẽ thích ăn cái món là, ừm, mì Ý á mì Ý á, ờ, mì Ý nhưng mà thực sự là mình cũng thấy nó cũng không quá nhiều thời gian, tại vì công thức nó làm cũng đơn giản thôi. Mình sẽ làm hay làm món mì Ý cho cho cho bé ăn thì, ờ, ờ, mình cũng có thử, nhưng mà thực ra mình thấy rằng là những cái món ăn của Việt Nam tì, ờ, ừm, nhóc của mình nó vẫn sẽ mê hơn cái món món ở nước ngoài, đối với cái món ăn. Ừm.
Mì Ý, mì Ý, spaghetti. Đơn giản ha. Ừm. <laughs> Ờ, vậy thì à Ừm, vậy là cũng tùy tùy vào cái sở thích của từng thành viên trong gia đình và bạn sẽ, ừm, cân đối làm sao á có thêm một số món như mì Ý cho con của bạn, quá tuyệt vời rồi. Và bây giờ, à, ví dụ như, a, à, bạn sẽ chuẩn bị sẵn một cái thực đơn là 3 ngày, 3 ngày cho 3 bữa tối khác nhau, thì bạn sẽ lên thực đơn như thế nào?
Ừm hứm. Đúng rồi, à há. Ừm, thực ra nó cũng hông quá khó đối với mình đâu, tại vì mình cũng đã mình cũng đã chuẩn bị cái việc này nó cho 1 tuần nó thành một cái thói quen rồi mà. Ví dụ hôm nay là, ừm, hôm nay mình ăn, a, thịt đạm đi, đạm trắng nè, ờ, mình sẽ có phân chia là đạm, a, đạm trắng và đạm đỏ. Thì nguyên tắc của mình là, à, đạm trắng vẫn là sẽ tốt hơn cho s về sức khỏe nè và đạm đỏ thì mình sẽ hạn chế trong một tuần 2 lần thôi. Thế thì mình sẽ lên hôm nay mình sẽ ăn, a, đạm trắng đi, ngày mai thì, à, về là món gà đi. Ví dụ như gà, à, gà chiên nước mắm đi, đó, ví dụ vậy, à, món đó là món thứ hai á thì ngày hôm sau đi, à, gà chiên nước mắm thì mình sẽ kèm với là thêm một món canh. À, món canh đó thì mình có thể là canh, a, canh chua, a, cá lóc chẳng hạn. Hoặc là canh, a, canh chua tôm, hoặc là cũng có thể là, à, rất là nhiều món khác nữa, nhưng mà mình sẽ thích canh chua tôm hơn, cộng với một món rau, đó, thì đó cũng là một cái bữa ăn rồi. Cái thứ hai thì, ờ, mình sẽ ưu tiên cho về cá, á, ờ, cá thì mình cũng có thể kho hoặc là hấp. Ừm, ờ, nó cũng khá là ngon, cộng với là cái việc là mình có thể nấu thêm là canh, a, rau củ, ờ, cộng với xương. Ừm, thì
<laughs> Cũng nhiều ha! Rồi, rồi, kể kể kể nghe. Ừm, rồi. 2 loại đạm, trắng và đỏ. Ờ. Thật. Đạm trắng là gì? Đạm trắng là gì? Gà, gà là đạm trắng. Rồi, gà chiên nước mắm. Món thứ hai là món gì? Ờ. Canh, canh. Canh chua cá lóc. Tuyệt vời, quá tuyệt vời! <laughs> Rồi, rồi, rồi. Ngày thứ hai qua ừm, xong ngày một, đúng hông? Qua ngày thứ hai nè. Cá, đúng rồi, vừa vừa ăn gà chuyển qua ăn cá. Ừm, hấp ha. Ờ, ừm, à, cũng canh sườn nấu với bí đao chẳng hạn hả?
Đúng, đúng rồi, ờ, rất là ngon đó, đầy đủ chất dinh dưỡng. <laughs> Ờ, thêm với trái cây là đủ rồi, tại vì 2 món ngày hôm nay nó cũng vừa có thịt có cá, nó đàn, nó vừa có cá có thịt đầy đủ rồi, có rau củ luôn rồi, đó. Nếu ngày thứ ba của mình thì, ờ, mình sẽ ưu tiên, ơ, trứng nhanh gọn lẹ. Á, <laughs> trứng thì, ờ, trứng chiên, trứng luộc gì cũng được, ờ, nhưng mà mình rất là khoái ăn trứng luộc cộng với rau, rau luộc lên á. Ờ, nó cũng đơn giản thôi. Ừm, ờ, có thể thêm bằng những cái món xào, à, để bổ sung thêm, nếu như mà mình thích, á thì, à, ừm hứm.
Ờ, tuyệt vời, tuyệt vời! <laughs> Hay quá, hay quá! Rồi rồi xong ngày. Qua ngày thứ ba nè. Trứng, đơn giản. <laughs> Ờ, luộc luộc à, trứng với rau luộc ha, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm. Tức là cũng tùy, đúng hông? Tùy theo cái ngày hôm đó bạn như thế nào, bận hay không? Rồi rồi mình sẽ gia giảm sẽ gia giảm cho nó phù hợp. Hiểu nha, hiểu nha. Nhưng nhưng mà trong cho mình hỏi cái là thông thường á, ừm, khi mà ăn cơm thì, ờ, sẽ coi ti vi, sẽ làm một số hoạt động gì đó, thì nhà nhà bạn có giống vậy hông?
Đúng rồi. Đúng, đúng. Ừm, đồng ý nha. Đó, thì đó. Ừm hứm. Có nha, tại vì cái, ờ, lúc mà quây quần ăn cơm bên nhau, là cùng nhau xem ti vi, đó là một cái hoạt động mà mình thấy rằng là nó rất là gắn kết cho cả nhà luôn đó. Cho nên hiện tại thì gia đình mình cũng đang áp dụng cái cách này. Và mình cảm thấy rất là ấm áp trong một cái buổi tối cùng nhau ăn cơm, và xem những cái chương trình ở trên ti vi, đó, rất là thích hợp. Ừm.
Ừm, đồng ý, đồng ý. Tuyệt vời. À, mình hiểu. Thực ra thì, ờ, khi mà cả nhà, tất cả thành viên cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình do chính tay, ờ, những thành viên trong nhà nấu. Rồi cùng nhau quây quần bên mâm cơm, rồi bàn cái những cái tiết mục những thời sự, những cái chương trình gameshow, ti vi thì còn gì mà hơn nữa, đúng không? <laughs> Hiểu nha.
Ừm hứm. Đồng ý. Ừ hứ, đúng, đúng, nó hông chỉ là nói chuyện, à, mà những lúc đó là lúc mà để cho cả nhà hỏi thăm nhau về một cái ngày, à, trong một ngày đã có những cái chuyện gì xảy ra, đã có những cái chìm vui gì, có những cái nỗi buồn gì? Đó, bữa cơm kể chuyện như vậy thì mình cảm thấy nó rất là gắn kết luôn, ờ, trong một cái bữa ăn, ờ, nó rất là cần. Ừm.
Hợp lý, hợp lý. Rồi, mình hiểu, mình hiểu. Vậy thì, ờ, cho mình hỏi cái là, ờ, khi mà với cái tần suất, ừm, 1 tuần 6 ngày ăn cơm nhà như vậy á, thì bạn có bí quyết gì cho cả bạn cho những người trẻ hơn, để mà họ có thể, ờ, cùng nhau ăn được nhiều bữa cơm như vậy hông?
Ừm, để mà nói về cái bí quyết á thì nó vẫn luôn là cái à, thứ nhất nó là văn hóa của một cái gia đình nào đó nữa. Ờm. Đó là buổi tối là phải cùng nhau thì, ờ, thì nó sẽ nó nó nó sẽ gắn kết. Cái thứ hai là mình sẽ nghĩ rằng là, để mà thực hiện được những cái buổi tối như vậy thì mình cần phải chuẩn bị trước. Tại vì, à Ờ, mình phải chuẩn bị trước những cái kế hoạch, những cái đơn những cái thực đơn lên, ờ, những cái món ăn cho một cái tuần á, thì mình sẽ không phải mất nhiều thời gian. Tại vì thực sự là sẽ có rất nhiều bạn muốn nấu nhưng mà vì mất quá nhiều thời gian đó, cho nên là sẽ, à, rất khó khăn trong việc đó thôi, mình nghĩ nên lên thực đơn trước. Ừm.
Phần văn hóa của một nhà nào đó ha? Quá đúng, có người chuẩn bị trước mới được. <laughs> Đúng nha. Hợp lý. Rồi mình hiểu. Thì có nghĩa là nên nên chuẩn bị trước và nên cố gắng cùng nhau có những bữa cơm gia đình, quá tuyệt vời. Rồi, cám ơn bạn vì cái, ừm, cuộc nói chuyện ngày hôm nay nha.
Ừm hứm. Đúng rồi. Ô kê, mình cũng cảm ơn bạn, cuộc nói chuyện rất là vui vẻ nè. Xin chào bạn nha.
Rồi, tạm biệt.